बोर्ड मीटिंग तो रखनी चाहिए, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में होता है कि एक मिनिमम सैलरी दी जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल में वो 10,000 है अ, फिर कर्नाटक में 15,000 है शायद, मेरे हिसाब से। और जैसे कि अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग महँगाई भी होती हैं, जैसे घर का रेंट हो गया। जैसे वेस्ट बंगाल में मिनिमम जो रेंट रहता है, वो 4,000 से 5,000 तक रहता है, जो कि कर्नाटक में उससे दोगन दुगुना हो जाता है, वो दस हज़ार या फिर 15,000, वैसे हो जाता है। तो ब महँगाई तो बढ़ तो रही है, हर साल ही बढ़ रही है, हर साल क्यों, अगर आप देखो, हर महीने भी बढ़ रही है।
उ, हुँ। अच्छा। उ, हुँ। हुँ। उ, हुँ। अच्छा। उम, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सही कहा।
1 चॉकलेट आप खाने जाओ, जैसे दस रुपए का डेयरी मिल्क आया करता था बचपन में, तो वो कितना बड़ा देखने को लगता था। अब पता नहीं कि मैं अब मैं खुद बड़ा होगर हो रहा हूँ, इसलिए मेरे हाथ बड़े हो रहे हैं, इसलिए डेयरी मिल्क छोटा लग रहा है, या फिर कंपनी ने ही छोटी कर दी है।
उ, हुँ। <chuckles> सही कहा। <chuckles> हुँ।
तो अ, एक चीज़ मैंने देखी है, तो कंपनीज़ को एक चीज़ करनी चाहिए कि जैसे जो वर्कर्स हैं, वो काम तो वो पूरा ही कर रहे हैं। जैसे 8 से 8 घंटे 9 घंटे, 10 घंटे, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ होते हैं जहाँ पे ओवरटाइम करना ज़रूरी रहता है।
उ, हुँ। उ, हुँ। हुँ, जी। उ, हुँ। जी।
तो ऐसे जो वर्कर्स रहते हैं, जो कि मिडल क्लास जो वर्कर्स होते हैं, तो उन पे पहली तो टैक्स तो लगती है। और फिर अलग-अलग जो जीएसटीज़ हम पे करते हैं, जैसे अगर कुछ हम खरीदें या फिर कुछ सर्विस अगर लें, तो वहाँ से जीएसटी भी हम पे करते हैं। तो जीएसटी भी बढ़ रहा है और अलग-अलग तरीके से महँगाई भी बढ़ रही है, तो हम जो मे मिडल क्लास लोग होते हैं या फिर जो थोड़े और कम अ, क्या बोलते हैं उसको, थोड़े और जो कम इनकम ग्रुप वाले होते हैं, तो उनको सर्वाइव करने के लिए थोड़ी अगर वेतन उन्ह उन्हें म उनके लिए बढ़ाई जाए, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल, बहुत बेहतर होगा।
उ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। तो बहुत बेहतर होगा। जी।
तो एक काम में सिर्फ़ लोग क्या देखते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ ऐसे भी होते हैं कि वो सस्ते में काम करवाना चाहते हैं।
हुँ।